Ừm. Thì thật ra là nếu mà như những cách em nói thì anh thấy là cái khoảng thời gian mà em dành cho công việc nó khá là nhiều, anh nghĩ là nó phải rơi vào khoảng tầm 70%-80% cái thời gian 1 ngày của em ấy. Thì không biết rằng là em, ơ bản thân em ấy thì em sẽ đánh giá cao cái thời gian mà quãng 20% còn lại em dành cho gia đình không? Tức là ý là những cái công việc mà em làm ở nhà nó nó có tức là nó thật sự là nó mang lại cho em những cái thời thời khắc, như kiểu là, nghỉ ngơi, hay là, như kiểu, em có mong muốn là là lúc nào khi mà 80% mình dành cho công việc rồi ấy thì 20% đấy mình sẽ muốn về nhà không? Mình muốn về nhà mình sẽ làm những gì mà mình thích không?
Ừm. Có. Có chứ anh. Tại vì thực sự mà nói, cái thời gian hiện tại trong khoảng thời gian hiện tại thì em cũng ở nhà khá là ít vì, ừm, công việc cũng hiện tại có nhiều dự án mới và cần rất là nhiều nhân lực. Nên là cái 20% thời gian còn lại, ừm, khi mà không đi làm, hoặc là không đi học thì em nghĩ là phần lớn em sẽ dành cho ở nhà, dành thời gian ở nhà. Hoặc là, ừm, đôi khi mình muốn đổi mình muốn đổi gió á, hoặc là mình muốn thử một cái gì mới thì mình có thể đi du lịch nè, hoặc là đi chơi với bạn bè. Thì cũng em nghĩ là cái thời gian đi du lịch hoặc là đi chơi với bạn bè thì nó cũng tính vô cái thời gian dành cho gia đình chứ ha?
Ừm. Ừm, anh nghĩ là nó nó nó hơi nó hơi đánh tráo khái niệm ở đây một xíu, tại vì là thật ra là cái việc mà, như kiểu là, mình đi chơi ấy, thì tất nhiên là nó sẽ không còn, gọi là, dùng dành cho gia đình rồi, nó là sẽ là như kiểu mình dành cho cá nhân mình ấy. Còn, ờ, ừm, anh nghĩ rằng cái định nghĩa gia đình ở đây nó có thể là, ừ, thứ nhất là cái việc như kiểu là em về với gia đình của em, em về với cha mẹ, em về với anh chị em họ hàng này. Ừ, thì đấy là một cái gia đình, nó là một cái gia đình lớn. Còn cái chuyện như kiểu em về phòng em này, em làm những cái việc ở phòng em này, em tại vì có thể là em chưa có căn hộ riêng hay là em em đã có căn hộ riêng thì thì anh nghĩ đấy là một cái gia đình nhỏ của em. Còn có thể là sau này nó sẽ có thêm nhiều người khác nữa thì anh nghĩ nó nó nó nó nó sẽ, ưm
À. Đúng rồi. À. Nếu mà vậy nếu mà vậy thì thời gian Ừm hứm. Wow! Ừm.
đúng hơn là so với việc là, như kiểu là, mình mình đi gia lịch ờ, đi đi du lịch. Ừm.
Đại khái. Vâng, em OK, vậy thì, ừm, cũng có thể nói là phần lớn thời gian hiện tại ngoại trừ thời gian bận công việc ra thì em dành chủ yếu cho gia đình.